Olha, eu estava refletindo aqui, eh, sabe quando as pessoas elas enfim, cada um tem o seu tempo, né, de se recuperar de um sofrimento, de uma dor, de uma perda, mas você acha justo, assim, quando as pessoas em volta começam a cobrar que a fala: "Ai, melhora logo, resolve isso". O que que você acha? Como é que você se sente É, "supera". <laughs>
Aham. Sim. Aham. Aham. Supera, né? <laughs> Olha, eu não acho justo, porque <clears throat> eu acho que cada um tem o seu tempo, né, o tempo pra pra pra você se curar, né? Eh, eu acho que sofrimento é muito, muito pessoal. De repente e depende, acho também, do tamanho do sofrimento, sobre o que que é o sofrimento, né?
Aham. Eu concordo. É. Aham. É verdade, eu concordo. De vez em quando, é algo é algo que dói na pessoa, que muitas vezes a gente não consegue entender, mas que pra pessoa dói muito, né, aquela aquela perda de seja do que for, né?
E É. É. E, à às vezes, você fala assim: "Ai, mas isso é tão insignificante, né, e pra que ficar sofrendo tanto por e por isso, e tal". Eu acho que é a é muito relativo isso, que é realmente insignificante pra você, é importante pra outra pessoa, né?
Aham. Aham. Sim. É, eu concordo. Eu eu acho que, cara, assim, dor e felicidade são duas coisas muito difíceis de você medir quem que tem mais, né. Se eu tô mais feliz, se eu tô mais triste que você. E aí, por conta disso, é muito difícil você dizer: "Nossa, já sofreu o suficiente chega, né, che para". <chuckles>
É. É, exatamente. É. <clears throat> Uhum. É, é. Tipo: "Supera, vai bola pra frente e tal". Eu acho que eu acho que não é que não é que eu acho que isso de você incentivar ou motivar a pessoa pra pra realmente superar, eu acho legal, mas não ficar cobrando. Sabe, tipo: "Não, olha, concordo, mas vamos lá, bola pra frente. Isso vai passar e tal". Mas vamos falar: "Chega! Para, já deu!", né.
É, é, eu concordo. Aham. Aham, aham. Já deu. É, mas você já você já teve experiência com alguém, assim, que ficou por muito tempo remoendo ou vivendo essa dor por muito tempo? Assim, você já inde e e como que foi pra você como amigo ou pessoa próxima? Porque é é ca é cansativo também, né. Pra quem está próximo.
Não. Já. É. É, exatamente. Porque a pessoa já não parava de falar. Na verdade, era uma uma moça que trabalhava comigo. E ela e ela ela cresceu com o avô dela. E o avô faleceu <clears throat> e a gente falava não, mas a gente entende porque ela tinha um vínculo muito forte com esse avô, né. E o avô tinha passa Mas, e aí, o que aconteceu, assim, ela sofreu tal e a gente super apoiou tudo. Mas o que aconteceu, que já tinha passado, assim, tipo uns dois meses e ela continua a da ela, assim, ela ficava chorando pelos cantos. Ela não rendia no trabalho, sabe, ela ficava E aí, assim, a nossa chefe tinha dó de mandar ela embora porque aí tinha acontecido isso. E eu acho que chegou uma hora que ela estava meio que se aproveitando da situação. E é ah, tipo assim
É então. Ah, entendi. Sim, sim, claro. Aham. Hum. Entendi. Aham, aham, aham. Sim. Da situação. Aham, estava ficando confortável, né. Assim, aquele lugar.
É, exatamente. E aí, o que acontecia, ela ela trabalhava na na parte de marketing da da e era uma escola, era uma escola de idiomas, né. E, aí, ela então ela tinha que atender pessoas, mas porque ela estava ali no no luto, as meninas falavam: "Não, fica tranquila, eu tran atendo para você". E dava, inclusive, a comissão, que seria para aquela para ela, né. Mas passou 2 meses, 3 meses, assim, eu via não era da minha área, mas eu via isso. E as meninas começaram a reclamar e tal. E é aquela coisa.
Hum, da empresa. Ah, boa. Aham. Ah! Entendi, entendi. Aham. É, porque chega uma hora que cansa, né. Você fala: "Não, um período, ok, mas"
Cansa! É, é, é. Tem um limite. E você via que já não era mais natural. Porque eu acho que você consegue ver, né. Quando a pessoa já não está mais sofrendo daquele jeito. Porque, tipo assim, que chegava alguém que ela conhecia algum amigo, ela ria, ela brincava, ela conversava, ela mas aí saía aquela pessoa, vinha uma pessoa nova, ela já vinha: "Aí, não, olha, sabe, não sei o quê".
Exato. É, é. É, eu concordo. Ah, entendi. Tentava aham, aham.
Então a gente viu que não era mais natural, entendeu. Foi. E com você já já passou já teve alguma coisa assim?
Entendi. Olha, eu <laughs> eu tive numa outra posição, e e que foi pra mim foi também bastante difícil, porque assim, por exemplo, eu lembro que o meu 1º namorado
Tá. Aham. Hã. <laughs>
aquele de adolescência, sabe, menina, ele levou 10 anos para superar o término. <laughs>
Tá, aham. Do se do relacionamento com você?
Isso então juro, a gente ju ficou 10 anos por 10 anos ele ainda me mandava mensagem.
Você está brincando! 10 anos, <gasps> rapaz. <laughs> Ai, eu não acredito, menina!
É, ele foi aquele namoradinho de adolescência, sabe quando você tem 17 anos, 18 ali, né, acho que eu tinha 16 pra 17 e aí, obviamente a vida acontece e não não deu certo e tudo mais, mas por 10 anos, assim a gente tinha esse eu acho que foi o problema também, né, a gente tinha um um grupo de amigos que a gente eh, fazia parte e era em comum assim, né, e que nenhum dos 2 quis abrir mão, então eh
Tá aham. Uhum. Uhum. Sim. Lógico. Em comum, tá. Aham. Ah, vocês se viam. <laughs>
É exa e ficava sabendo, assim. Ah, não encontrei fulano e ele perguntou de você como que você tá e aí
Ai ai ai. Tá e você já estava em outro relacionamento?
Eu, eu demorei a entrar num outro relacionamento, porque por várias questões. Primeiro, porque eu estava na fase de amor não existe. <laughs> E a
Ah, entendi enten estava, você ainda estava superando aquele, né? <laughs>
É, não é que eu acho que o fim foi tão ruim, assim, eh tão difícil o processamento que eu falei, eu não quero passar por isso aqui de novo, essa parte ruim, é pa o começo sempre é lindo, maravilhoso, né. E aí eu falei, não, essa parte aqui não quero, então eu evitei por muito tempo me envolver profundamente com as pessoas, sabe, eu falava quando eu chegava ficando sério, eu falava, não, não, não, não, melhor não deixa quieto. E aí, assim, por conta disso, ele achava que ainda tinha esperança, que "Ah, ela não encontrou ninguém ainda".
Uhum. Ah tá. Entendi. Aham. É. Uhum. Aham. Aham. Ai, ai, ai, coitado. <laughs>
Meni e e assim eu tinha esse sentimento de gente, alguém ajuda esse menino a superar por favor. <laughs> Por conta disso, assim, comigo era o contrário, alguns amigos muito próximos dele, que por exemplo, eram muito amigos meus também, falava assim: "Cara, mas ele ainda gosta tanto de você, por que que você não volta, falo porque eu não quero". <laughs>
Aham. Por favor, <laughs> ai. Aham. Gente, depois outra é a minha vida, né, não é a sua <laughs> exatamente. <clears throat> Tá.
Exato, então eu eu eu fiquei do outro lado, assim como a pessoa quase que a culpada pela dor assim.
Aham.
E foi assim 10 anos muito sofridos, porque ele era próximo dos meus irmãos e os meus irmãos ficavam assim: "Cara, ele tá enchendo o saco toda vez", sabe?
Ai não. Mas talvez seja fosse até por isso que ficasse cada vez mais difícil dele se superar. Ele não ele não se dis de superar ele não se desvinculava das coisas que estavam ligadas a vocês.
Pode ser. Exato, exato e assim eu eu mudei de estado assim e mesmo longe, sabe assim ainda durou uns 2 anos assim do tipo: "Não, quando ela voltar pra cá, porque ela vai voltar", eu falava: "Não vou voltar, <laughs> eu não tenho a pretensão", sabe.
Aham. Não tem mais, acabou, já era.
É, então assim demorou muito hoje hoje ele já encontrou um novo relacionamento e parece estar saudável. Está tudo bem, então assim, mas durou muito. <laughs> Mas assim, eu ficava perguntando para os amigos e aí eu falei: "Gente, por que que vocês não conversam com ele? Explica que ele precisa superar". Então eu estava do lado de querer cobrar que os outros cobrassem, sabe. <laughs>
Olha que dó dessa moça. <laughs> É é é. Entendi, entendi, viu, fala para ele chega, ele, ah, entendi você alguém fala para ele parar, resolver que já deu. <laughs>
É, leva ele pra sair gente, apresenta uma amiga pra ele. <laughs>
Exatamente, né, alguém, acho que alguém conseguiu apresentar para ele. Tomara que essa moça nunca largue dele pra ele não sofrer tanto de novo. Então são mais 10 anos essa coitada. <laughs> Exatamente, mas você sabe que eu tenho, assim, uma forma de lidar, eh, porque eu acho que todo mundo sofre. Não tem como, né, depende eu acho que a gente sofre até no dia a dia. São pequenas coisas mas você sempre sofre, só porque ah, eu vi um bichinho atropelado, eu sofro. Você entendeu, acho que a gen não tem como a gente não sentir, né, eu a eu acho que isso faz parte de quem é humano, não é ser humano, mas quem é huma humano, mesmo, por ser huma tem um ser humano, que é só se humano, e assim, que é só ser não é humano. Então é só um ser. Então assim eh, mas eu, por exemplo, quando eu tenho uma dor muito forte que eu tenho que superar pra eu primeiro que eu já não gosto de demonstrar, eu sou capricorniana, detesto mostrar porque é para mim chorar, ficar assim pelos se eh se lamentando pelos cantos é me é, me dá me passa a impressão de fraqueza. Eu não gosto muito, não. Então eu tenho a minha tática de super de su de superar, né, é que às vezes até eu falo para as pessoas experimenta fazer isso, ver se não resolve <giggles> pra mim resolve, não custa tentar, né, tipo eu coloco uma playlist de música de sofrência, mas eu quero sofrer e chorar até a minha última lágrima do corpo. Eu quero assim, depois ter que tomar um um e um eletrólito de tanto que eu já que eu fiquei desidratada de tanto chorar, sabe. E realmente pra mim funciona, porque é tipo uma forma de limpar a minha alma, porque eu não gosto que as pessoas ficam assim, ai, coitada, entendeu.
Pois é. <laughs> Exatamente, imagina gente. Eu concordo. Aham, aham. Ai sim, com certeza, aham. É, é. Ser humano, né, exato. Só ser né. <laughs> É verdade. Hã? Hum. Amoada. Hum, entendi, entendi. Ah, <laughs> me conta a sua estratégia. <laughs> Ai. Aham, aham. Entendi. <laughs> Eu concordo. Aham. Aham. Aham. Eu concord Eh, eu gosto dessa estratégia também, assim, eu nunca tentei ir para um grande sofrimento, uma grande dor, mas assim, quando ela é mediana, assim, aquela coisa que você fala: "Ai, que besteira você está sofrendo por isso". Aí você fala: "Ai, deixa eu botar uma uma música aqui, uma playlist triste.". Aí eu choro e aí, eh eh, na verdade, para ser sincera, eu gosto mais de fazer isso com filme. Eu coloco um filme que vai que eu sei que vai me fazer chorar, e eu choro, aí eu aí ali acaba e eu falo: "Pronto, chorei, saiu.". <laughs>
É, então eu faço isso. Aham. Aham. É, sei. <laughs> Ai! Nossa! É. Uhum. Não. É. <chuckles> Eh, então, olha só, o do filme, aí é me eh, o do filme, para mim, é a mesma coisa que eu, como eu te falei, acabei de ver se eu ver um um um bichinho atropelado, e tal, é a mesma coisa. Eu sinto eu sinto a dor da pessoa do filme, então por isso que eu prefiro escutar só música mesmo, porque aí eu fico aí eu pronto, eu não supero e ainda arrumo outra dor para eu sofrer, entendeu? <laughs> No filme. Então, eu gosto realmente de ouvir música e e me limpa a alma, eu e eu e eu realmente eu <clears throat> com eu falo para as pessoas: "Olha, é a 1 forma que eu sinto de lidar com a dor.". E realmente me ajuda, me acalma, tal, né? Me alivia.
Ah. Ah, tá. Aham. É. Entendi, entendi. <laughs> <laughs> É, eu sin Música boa. Sente que ajuda. Aham. É, não. Eu concordo. Eu acho que, assim, quando você, eh, segura muito, você fala: "Não, não quero sentir, não quero sentir." Parece que aquele sentimento entra mais dentro de você, né, parece que ele vai se apropriando de você, né?
Uhum. É. É. Eh É. Exatamente, calcifica. Eu acho que você tem que limpar para você não carregar nenhum rancor, sabe, nenhuma mágoa. Né? Né?
Exato. Exato. Aham aham. É, eu concordo. Eu acho que esse processo de de sofrer é quando você fica remoendo por muito tempo algo. "Ai, o que poderia?" Ou "O que eu devia? Ai, que se fosse" E aí, quando a gente fica nessa, nada ajuda, né? Se a gente entende e fala: "Cara, foi o que foi, eh, sofri, vou sofrer porque vai doer mesmo, vou sentir falta, ah, de alguém que se foi, de alguém que foi para longe, de algo que aconteceu". E aí você se se se liberta do e e e e caso e e "E se eu tivesse feito diferente?". Porque se não a gente nunca sai desse looping, né?
É. É. Uhum. É. Não. É. É. É. É. Uhum. É. É, exatamente. Você sabe que a minha última vez eu Eh, então eu moro nos Estados Unidos, né? Sou ca eu ca sou casada de novo na minha estou no meu segun 2º casamento. E do 1º relacionamento, eu tenho um filho, que tem 18 anos hoje.
Aham. Aham. Aham.
Aí meu filho veio passar A 1ª vez que ele veio me visitar foi ano passado, em janeiro, né? Depois ele veio em julho e depois ele veio também. Depois eu fui também pro Brasil. Foi foi melhor. Mas a 1ª vez que ele veio, a gente a gente tinha combinado de ficar 1 mês, menina, e aí ele foi em e aí e ele falou: "Mãe, quero ir embora." Estava frio aqui, nevando, ele não tinha ninguém aqui. Aí ele falou assim: "Mãe, meus amigos estão nas na praia, estão na piscina, eu estou fazendo o quê aqui, mãe?" Né? Nossa! É. Eu até levei ele, levei ele pra esquiar, para patinar, fiz tudo com ele, para escorregar no gelo. Eu fiz tudo. Mas eu eu entendia que ele adolescente, porque ele estava com 16 anos nessa época, queria ficar com os amigos.
Hã. Aham. Ah. <laughs> <giggles> Trancado dentro de casa, vendo neve. Aham. É, quer quer estar perto dos amigos. É.
Né? Aí eu peguei e fu daí eu sofri quando ele quis ir embora 1 semana antes, mas eu sofri, sofri, levei ele no aeroporto sem chorar, daí me despedi dele, fui embora. Mas aquele dia, menina, acabou para mim, sabe?
Aham. Ah, imagino. Nossa!
E depois foi um foi um aprendizado também. Depois que eu sofri tudo aquela que eu sofri, porque parecia que eu tinha perdido ele, eh, defi Nossa! Parecia que ele tinha perdido o filho. "Não me ama!" <laughs> Menina, foi o pe o uma uma coisa, mas enfim, eu superei isso, entendeu, mas eu sofri, sofri, chorei tudo o que eu tinha de chorar com ouvindo ouvindo música e depois eu superei. Aí ele, eh, é como assim, eu entendi que eu não crio que filho é para o mundo, né?
Aham. "Ele não quer ficar comigo!" <laughs> <laughs> Aham. Sim. Sim. Exato.
E eu não posso ter ele para mim, só para mim. Eu tenho que entender isso. E aí foi um, sabe, du durante esse processo de sofrência, eu eu entendi isso, eu amadureci. Então, eu acho isso import. Eu acho muito importante quando você tem a mente aberta para isso: "Por que que eu estou sofrendo? Tem como vi né, eu me curar de uma vez por todas? Toda vez que ele que ele vier em e for embora eu vou sofrer?" Não, né?
Aham. Aham. Entendi. É. Aham. Vai sofrer. Exato. Eu concordo que que assim, eu acho que quando você sofre é porque é importante aquilo para você, né? Ou foi.
É. É, é. Se não assi se não esse esse se não esse sentimento não existiria, né?
Exato. E se é importante, vamos preservar da melhor forma possível, né, com algo positivo, criando algo algo po algo bom, aprendendo algo. Eu acho que essa é a parte mais importante do parar de sofrer. É quando você entende por que que sofreu, por que que doeu e por e como superar de uma forma boa, né?
Sim, exatamente. É. É. É. Exatamente. Que não deixe marcas, que não deixe, né, mágoa mágoa, né? É.
Exato. Exato, é. Que não não fique aquela: "Ah, não, eu superei." Mas ainda assim tem um um resquício de rancor ali, né. Aquela coisa. Exato. Exato.
É, não superou, né? Então, não superou, porque se tem alguma coisa que pega, não superou e é é por isso que tem. Acho que você tem que viver esse luto, né, porque é uma forma de um luto, né, esse porque não é só a morte física, mas é a morte psicológica de alguma coisa que te prende, né?
É, é. Exatamente. Aham. Aham. Sim. Aham. Com certeza.
E aí vo tem que viver esse luto. E aí a e por isso que eu acho que, ah, é muito pessoal, você não pode falar assim: "Ai, chega, deu." Mas também não pode deixar se estender muito. Eu acho que Né?
É. Aham. Não é, eu concordo. <laughs> Tem que ter um limite, até porque se não a própria pessoa fica eternamente no sofrimento e não consegue viver outras coisas, né?
Tem que ter limites. Pois é. Fica fechada, né?
Exato. É. <giggles> Exato, fica aqui a reflexão. Muito bom. <laughs>
Vale a reflexão para a gente, não é? <giggles> Foi muito legal, viu?